Ừm, bạn ơi, sắp đến Tết rồi á, thì cứ đến cái dịp này thì mình lại cảm thấy hơi lo lắng một xíu. Đó là Tết thì mình lại ăn Tết ở nhà chồng ấy kìa. Thực ra là hai tụi mình đã kết hôn với nhau năm nay là năm thứ 4 rồi đấy, nhưng mà đã ba ba cái Tết qua mình vẫn chưa quen được với cái việc mà ăn Tết ở nhà chồng ấy. Ừm, nh là cũng có rất là nhiều cái sự khác biệt và mình cũng tin là mỗi một gia đình thì đều có những cái phong tục văn hóa khác nhau thôi, chưa kể là hai đứa mình là khác nhau về vùng miền nữa. Mình thì được sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, còn chồng mình thì lại là ở miền Trung. Thế nên là cái cách đón Tết của 2 nơi á, nó chắc chắn là nó sẽ có cái sự khác biệt, thế nhưng mà khi mình vẫn cảm thấy là mình khó hòa hợp ấy. Mình không có thể thực sự là, ừm, vui vẻ khi mà đón Tết cùng với gia đình nhà chồng ấy, cũng chẳng biết nữa. Thực ra là mình cũng không phải là đổ lỗi cho ai cả nhưng mà chỉ có điều là mình cảm thấy là vui khi mà đón Tết ở nhà chồng thôi. Ừm, mình muốn tâm sự với bạn vậy ấy, với lại muốn hỏi bạn xem là có cái cách gì để cho mình có thể khắc phục tình trạng này không? Tại vì thật sự là nhiều khi ấy, ừm, mình nhìn thấy mình không có được vui vẻ lắm thì ảnh ấy cũng hơi nặng lòng một xíu ấy. Anh ấy cũng thấy là anh ấy thấy, kiểu, hơi áy náy với mình ấy, trong khi mình thì thực sự cũng không phải là cố tình làm vậy để cho anh ấy áy náy đâu. Ừm, thế cũng không biết làm sao?
Ừm. À, vậy đó hả? Ừm, chúc mừng bạn! À. Ừm. Ừm, hợp lý nè. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, mình hiểu bạn. Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ừm, ừm. Hổng sao hết nha. Ừm, ừm, bạn cứ bình tĩnh nè, cảm thấy là bạn rất là thấu hiểu người khác luôn và cũng nghĩ cho cái cảm xúc của chồng nè, nhưng mà đâu đó thì bạn cũng cảm thấy là bạn không có hòa hợp được lắm nè, đúng hông? Vậy mình sẽ đồng hành cùng bạn tìm ra cái vấn đề và cũng như phương án giải quyết nha. Vậy bạn cho mình hỏi nè, ờ, không biết á là bạn, a, có những cái hoạt động nào ở trong ngày Tết và cũng như là có phải là tất bật dọn nhà hông? Và cũng như đón khách hông nè, bạn có thể kể sơ cho mình một vài hoạt động được hông?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. À, thực ra thì, à, ngày xưa khi mà mình ở ăn Tết ở nhà đẻ mình á, thì tất nhiên là mọi người cũng sẽ, kiểu như là, gói bánh chưng rồi sau đó thì tất bật đón khách rồi dọn dẹp nhà cửa. Xong rồi nói chung là bọn mọi hoạt động thì nó cũng giống như là một gia đình nhà ở ngoài Bắc truyền thống thôi bạn. Nhưng mà khi mà mình đi vào trong nhà chồng mình ở trong này ấy, kiểu như là, Tết đối với họ thì, ừm, nó sẽ như thế nào nhỉ? Mọi người sẽ vẫn làm lụng, ừm, đến tận, ừm, đêm 30 luôn á bạn. Rồi Tết là sẽ bắn pháo hoa rất là nhiều và cũng sẽ có những cái tiệc, ừm, rồi là, ừm, người thân bạn bè đến, và đặc biệt là có một cái hoạt động mà mình, kiểu, không thích lắm đó là hát karaoke. Mình biết là ngoài Bắc cũng hát karaoke, nhưng mà ở miền Trung chỗ nhà chồng mình á là hát karaoke nhiều lắm, và, kiểu như là, hát xuyên ngày luôn, nó rất là ồn ào, kiểu như là cả ngày mình cứ phải nghe một cái mức volume nó lớn á, thì khiến cho mình cảm thấy bị bị bị, à, bị căng thẳng đúng rồi đó, và, kiểu như, không vui lắm, và thực sự thì đấy nó cũng không phải là thú vui của mình. Trừ trước đến nay thì mình thì không phải là một người mà quá là thích ca hát, nên là, ừm, kiểu như, mọi người cũng hay rủ là xuống hát cùng ấy nhưng mà mình thì không biết hát và, kiểu, cũng không tự tin nên là thành ra mình cũng không hát cùng với mọi người được ấy. Đấy. Ừm, chính vì vậy nên mình cảm thấy cũng không hoà hợp lắm ấy.
Ừm. Hợp lý, hợp lý. À, ra là vậy. Ừm. Ừm, vậy đó hả? Ừm. Ừm, vậy á. <chuckles> Ưm, ừm. Đúng rồi, hơi căng thẳng. Ừm, ừm.

À, ở nhà mình ấy thì có một cô em chồng nữa, nhưng mà em chồng mình thì cũng khá là ham chơi, Tết là nói chung là ít khi mà thấy mặt hắn lắm. Hắn, kiểu như là, cứ đi chơi xuyên Tết luôn và xong rồi, ờ, à, ý là đi chơi xong rồi về khuya á nên là cũng ít khi gặp lắm. Kiểu như, chỉ có sáng mùng Một để cả nhà ngồi chúc Tết với nhau thôi nên là cũng ít khi mà để mà có thể nói chuyện được lắm á bạn.
Ừm, ra là vậy. Ừm. Ừm, cũng khó, đúng hông? Ừm, ra là vậy nè. Vậy, à, bạn ơi hông biết là mọi năm á và cũng như theo truyền thống đó nha, thì bạn sẽ ăn Tết ở nhà chồng nè, rồi khi nào thì bạn sẽ về thăm bên ngoại vậy bạn, hay là cũng là sẽ chưa có kế hoạch cho cái năm nay chẳng hạn?
Ồ, thực ra thì, ờ, nhà nhà nội với nhà ngoại nhà mình ấy như hồi nãy mình nói với bạn là nó ở 2 miền khác nhau, vậy nên là thường là bọn mình sẽ không thể nào mà cùng ăn Tết ở 2 nơi trong 1 Tết được, mà thường là sẽ chia ra. Như năm ngoái là mình ăn Tết ở nhà ngoại này, xong là năm nay thì mình sẽ về lại nhà nội. Nhưng mà trước đó thì đã có 2 năm mình ăn Tết ở nhà nội liên tiếp rồi, nói chung là bởi vì là 2 năm trước á là, ừm, chồng mình cảm thấy là mình Tết mình không có vui lắm ấy, thế nên là ảnh ấy mới tạo điều kiện và xin phép ba mẹ để năm ngoái vừa rồi ấy là mình hai vợ chồng mình về quê ngoại để ăn Tết, thì nói thật là cái Tết năm ngoái nó cũng rất là ý nghĩa với nhà mình. Nhưng mà đến năm nay thì đấy thì lại ăn Tết lại nhà nội rồi thì mình sẽ phải hơi lạc lõng một chút nữa một lần nữa tại vì, kiểu, khó hòa hợp ấy.
Ừm, ra là vậy. Ừm, ừm, mình hiểu nè. Ừm! Cũng khá là tốt nè. <laughs> Ừm, mình hiểu. <laughs> Ừm, ừm. Rồi. Ừm, ừm. Rồi bạn cứ bình tĩnh nha, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi nè, cho nên là cũng đừng quá là lo lắng nha. Vậy, à, bây giờ nha, hông biết là bạn muốn cảm thấy là có một cái cảm giác gì đó được quan tâm hơn nè, hay chỉ đơn thuần là có nhiều cái không gian để cho bạn tận hưởng hoặc là tìm kiếm những cái hoạt động yêu thích trong ngày Tết và cũng như cảm thấy là vui vẻ trong cái việc đó nè? Bạn có thể chia sẻ nhiều hơn những cái ước muốn, những cái nguyện vọng của bạn được hông?
Ừ.